Waouh, ouais, c'est limite, heu, limite, limite <chuckles> pour l'animal, mais heu, ouais, voilà, dans ce sens-là, ouais, mmh, c'est, heu, c'est limite dans le sens où
Mmh. <chuckles> Bah non, ça le traumatise, heu, il a jamais eu un coup d'eau froide comme ça, tu vois? Bah ouais, il y a il y a il y a plein de de choses comme ça, heu, enfin enfin, en fait, c'est à cause des des réseaux sociaux, de toute façon. Mmh
Oui, ouais, ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est aussi, il y a eu un, mmh, un un trend, heu, bah, pareil, il a qui a été tué, heu, assez rapidement, et tant mieux. C'était tous les, mmh, heu, comment on appelle ça? Les starting pack? Où tout le monde se faisait, heu, en en figurine, heu, dans un paquet avec son métier, donc heu, si tu veux, heu, moi, par exemple, photographe, j'aurais été dans un une boîte avec un paquet, heu, plastique et avec un petit un petit appareil photo à côté, heu heu, je sais pas, ouais, un trépied et puis un et puis un flash. Et tout le monde faisait ça sur LinkedIn avec les, heu, les, hem
C'était quoi? Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais, je vois. <gasps> Oui, je sais, je l'ai vu ça, le starting pack. Ouais, ouais, ouais, ouais, heu, je l'ai vu, et j'ai dit: «Oh, c'est c'est mignon.» Après, j'ai vu partout, j'ai fait: «Oh, bof.» Mmh. Mmh. Mmh.
oui, c'est ouais. Ouais. Ouais, et voilà, mais en fait, c'est ça. Quand tout le monde le fait, en fait, ça devient, hem, mmh. Ça devient obsolète très vite. <chuckles>
Mmh mh mh. Bah oui, c'est ça. Après, heu, il y a il y a il y en a il y a plein d'autres trends heu, enfin moi je je j'aime pas les suivre. Enfin, juste pour le buzz pour faire le buzz, tu vois? J'ai pas envie. Mmh. Mmh.
Ouais, ouais, non. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, tout le monde fait pareil. Alors, je vais faire pareil. <chuckles>
Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ah, j'en avais vu, hein, j'ai dit: «Oh, encore», et moi, tu sais, j'étais genre: «Ah, encore». <chuckles> Au début, tu vois? C'est mignon. Après, je fais: «Ah non! Tout le monde le fait.» <chuckles> Mmh, mmh. Toi, tu l'as fait ou pas?
Ouais. <laughs> Ouais, non, non, non, c'est c'est non, je l'ai pas fait. Non, je l'ai je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Ouais, non, ça, c'est j'ai vraiment, heu, refusé de le faire. Ça, et puis les, hem, le studio d'animation japonais très connu, heu, ouais, Ghibli. Tout le monde tu pouvais faire des, heu, tu pouvais prendre une photo, la mettre, heu, dans une IA, et puis, heu, elle était retranscrit en en Steam Studio Ghibli.
Non, moi non plus. <chuckles> Mmh. Mmh. Ah c'était quoi? Ouais? Ah oui, oui, je l'ai vu ça aussi, heu, ouais, ouais, mais je l'ai pas fait non plus. <chuckles>
Ouais, tu as vu? Mais ouais, pareil quoi, tout le monde a fait ça.
A peut-être je suis une boomer, hein, je fais pas les choses. <chuckles> Moi, je dis que tu étais pas authentique à suivre tout le monde, en fait.
Ouais, bah, moi aussi, hein, je suis pareil, hein. <chuckles> Voilà, exactement, ouais, ouais. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, non. Bah, en tout cas, merci, hein. <chuckles> Avec plaisir. <chuckles>
Heu, ben, merci pour la conversation. <chuckles>